Oke oke. Sebenarnya itu cuman buat ini ya, buat seru-seruan aja jan dan bi biar bikin semuanya tuh terasa lebih berarti dan bermakna saja sih kalau misal itu kita sendiri yang bikin, jadi kan terasa lebih ada usahanya gitu. Kayak ini loh, aku usaha banget nih gitu untuk bikin sesuatu buat kita, nah kayak gitu, dan dan sebenarnya website-nya itu bukan cuman media sosial. Jadi kadang aku bikin game, bikin game sendiri disitu dan dia pun kadang enggak iya, <chuckles> yang itu bisa dimainin cuman kita berdua saja kayak gitu. Jadi kayak, iya hal-hal kayak gitu iya?
Mhm. <chuckles> Iya iya. Mmm, mhm. Oh, iya iya iya. Mmm. Bikin game? Wow. Wow. Itu iya. Itu, Kakak, bikin game bisa ya, Kak? Berarti, Kakak, kayak, bisa coding gitu ya, atau dari pasangan, Kakak, gitu? yang bisa coding tuh?
Hmm. Oke sebenarnya oke sebenarnya kayak yang tadi aku bilang ya, jadi website-nya itu memang memang dia itu punya banyak template. Jadi kita bisa coding sendiri atau kita bisa pakai template coding-an orang lain. Tapi kita bisa ubah ubah, eee, bisa apa namanya bisa modifikasi. Jadi contohnya, memang disitu iya. Jadi misal disitu sudah ada game ya, misal game apa, game balapan mobil misalnya, gitu ya. Nah, itu, kita bisa pakai game itu untuk kita modifikasi coding-annya. Jadi coding-annya itu sudah ada nih. Tapi kita modifikasi saja, isi-isi di dalamnya gitu. Kayak misal game-nya itu misal, mobilnya nanti warnanya apa? Bisa kita ganti namanya apa, bisa kita ganti. Terus, eee, misal landasannya kayak gimana, jalannya ke itu bisa kita ganti. Tapi coding-annya itu udah tersedia templatenya, gitu. Itu sih.
Mhm. Oh, iya iya iya. Oh gitu, iya iya. Mhm mhm. Iya iya iya. Iya. Mmm, mhm. Oh, iya iya, betul betul. Oh, mhm mhm, tahu tahu ya. Oh iya, Kak, berarti, Kakak, kan suka main game juga ya sama pasangan, Kakak, gitu ya, seruan seruan. Itu biasanya kapan, Kak, gitu kan, apalagi kan, salah satu hambatannya ya, kayak Kakak, sebutin, zona waktu iya, itu?
Iya, <chuckles> kadang. Iya iya. Betul betul banget.
Nah gimana Kak? biasanya ngelakuin apaan tuh?

Oke, sebenernya tuh kayak kalau game itu emang agak jarang, tapi itu adalah salah satu dari bagian tadi kan ada 2 ya, ada video call sama ada 3 sih ya, <chuckles> video call terus, eee, apa namanya tadi, ngobrol secara mendalam sama website. Nah yang yang game ini maksud di, eee, website jadi maksudnya kalau yang pas lagi kita bosen banget dan kita emang ada waktu nih, memang enggak enggak menentu waktunya biasanya emang di akhir pekan ya, tapi bener-bener nggak menentu. Nah, itu kayak, "Oh, ini nih aku ada ada bikin game ini," misalnya gitu, "bikin game ini ya udah kita main." Gitu, tapi tapi kalau misalnya nggak pas lagi ada waktu ya website-website yang biasa aja gitu kayak, aku misalnya ngirim ucapan apa, ngirim kalimat panjang banget, tapi nggak aku nggak aku kirim lewat WhatsApp, tapi aku jadi ini tuh kayak hal yang kreatif aku kirimnya lewat design web terus biar nanti dia buka, biar bisa dia scroll, gitu-gitu biar ada lagunya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu, jadi hal-hal yang bener-bener, eee, itu tuh sesuatu hal yang beda biar kita sama-sama nggak jenuh biar kayak setiap harinya atau setiap saatnya ada aja gitu momen baru gitu. <chuckles>
Mhm. Iya iya. Mmm. Iya iya. Mhm. Iya iya. Mmm, ya ya. Mmm. Wah. Iya. Wow. Mmm, iya iya. Mmm. Wah, <chuckles> iya be berarti melatih kreativitas juga ya, Kak, gitu ya. Wah, ada manfaatnya juga gitu ya. Mhm. Nah, Kakak kan kayak suka main game juga ya kadang gitu, nah biasanya game yang Kakak su tu pasangan Kakak suka gitu.
Betul banget, secara nggak langsung iya sih, Kak. <chuckles> Iya. Iya iya.